อ๋อ เหมือน ก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของวงนี้ไปเลยไหมคะ?
ใช่เลย คือเป็นเหมือนเอกลักษณ์เลย คือเรารู้สึกว่า 1 คือ อ่า ช่อง ทาง มันก็มีผลนะ แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราคิดว่า เอกลักษณ์ของแต่ละวงอะ มันเป็นจุดดึงดูดเราให้ค้นพบศิลปินใหม่ ๆ เยอะขึ้นด้วยอะค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ แสดงว่าที่คุณจะสามารถติดตามศิลปินใหม่ได้นี่ ก็คือ 1 เหมือนช่องทางง่าย ก็คืออย่างไถ feed TikTok แล้วก็เจอ แล้วก็ เหมือนอีกเกณฑ์หนึ่งที่คุณจะติดตามศิลปินคนนี้ต่อ หรือว่าวงนี้ต่อ ก็คือเหมือนเพลงของเขา ผลงานของเขาใช่ไหมคะ?
ใช่